Sí, justo ahorita que lo estabas comentando me puse a pensar, porque de hecho, <chuckles> pues también, por ejemplo, estos, eh, se me olvidó decirte que justamente no le he dicho a a mis amigos, ¿no? Que he pasado por todo este proceso. O sea, no, o sea, más tal vez poquito saben, ¿no? Pero realmente, no saben lo duro que fue, ¿no? Entonces, este, solamente, por ejemplo, a la dueña de la casa sí le he dicho, am, y a otro compañero, por decir así de l porque los fundadores de este grupito fuimos 3 ¿no? Entonces, digamos que a esas 2 personas, eh, sí les dije, ¿no? Les dije: "Oye, ¿saben qué? La verdad es que esto, esto, y así, y así". Porque digo, el ellos son los que he conocido desde, pues, prácticamente toda mi universidad, ¿no? Entonces, este, pues, hemos pasado infinidad de cosas juntos y pues, con ellos como que tengo esa, como, ¿cómo se podrá decir? Como ajá, como justamente esa confianza plena, de que sé que no me van a juzgar. Y incluso cuando hemos estado juntos los 3 y que ellos están, pues sí, o sea, ellos beben y todo así normal y y fuman y así, pues, la verdad es que ellos cero presión al respecto, ¿no? Ellos en su rollo, pero yo también en el mío, ¿no? Y pues, no hay ningún comentario, ni de mí hacia ellos ni de ellos hacia mí. Va más
Sí. Ajá. Ah. Okey. Ujú. Sí. Mm. Ujú, claro. Sí. Sí. Ya, perfecto, ujú. ¿Toda la universidad? Ujú. Sí. ¿Confianza? Ujú. Sí. No te presionan Claro, claro. Exacto. Ujú Sí, es que de eso se trata la amistad, en realidad.
Exacto, ujú, pero sí va más como en en los otros amigos, ¿no? Que que justamente, pues, no les tengo tanta confianza como para decirles, y pero sí sí me han visto como, por decírselo, en mi ende en mis peores épocas. Entonces, pues sí, justamente, eh, los comentarios vienen de ellos, ¿no? De que: "Ah, pues ya sé que no tomas, pero a poco no una". Y yo así como que: "Ah, este, pues no, no, amigo". Y me dicen así como que: "Este, bueno, no sé qué", pero, o sea, ya no insisten más, porque la verdad es que sí soy ahí como que medio, por así decirlo, medio respetado, por así decirlo. Pero sí, como que sigo sintiendo esa de que: "Ay", me siento raro de estar ahí, ¿sabes?
Sí. Claro. Ujú Sí. No, no. Sí. Bien firme Ah, okey, perfecto. Sí. Claro, claro. Bueno, lo importante es, como te digo, eh, sigue en tu proceso, es un proceso, no te no vas a a sentirte diferente de la noche a la mañana, pero conversándolo y dejándoles saber: "Mira, estoy teniendo este proceso, yo quiero salir de ello, porque ustedes me han visto en en en mis mejores, pero también en mis peores momentos y no quiero volver a sentirme de esa manera. Entonces, para, pues, yo poder seguir disfrutando de su amistad y de estos ratos juntos, eh, ayúdenme y tengan en cuenta que estoy pasando por este proceso". De pronto lo conversas y vas a ver que que ellos se van a poner más empáticos contigo.
Claro. Exacto. Ujú. Ujú. No, claro, perfecto. Te voy a robar la frase, eh, muchas gracias.
<chuckles> Con gusto.